Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich empfinde es als zu viel. Natürlich ist es so, dass man das nicht verhindern kann wirklich, ähm, aber ich finde, es ist komplett aus der Balance geraten, weil, ähm, die Leute quasi ja überhaupt nicht mehr ohne ihr Handy machen und, ähm, dadurch halt einfach auch, finde ich, so viel
Ja. Ja.
ja, <sighs> Zwischenmenschlichkeit verloren geht. Ähm, Kommunikation geht total verloren, weil ich hab das Gefühl, dadurch, dass die Leute nur am Tippen sind und nur Nachrichten schreiben, haben die auch verlernt, 'n anständiges Gespräch mit jemandem zu führen und der Person auch ins Auge zu gucken und, ähm, vielleicht auch mal unangenehme Sachen mit jemandem zu besprechen, weil ne, man macht sich's ja heute einfach. Man hat mit jemandem irgend 'n Streit, man hat mit jemandem irgendwie, weiß ich nicht, äh, 'n Konflikt, dann sagt man dem einfach auf Whatsapp: „Hey, du bist doof, ich mag dich nicht mehr“ Und dann blockt man die Person und raus ausm Leben. So nach dem Motto, ne? Und, ähm, das finde ich schon sehr bedenklich, weil wenn das 'ne Standard Art und Weise sein soll, wie wir miteinander kommunizieren, <chuckles> finde ich das 'n bisschen, äh, ja, bedenklich.
Mhm. Hm, mhm. Ja. Ja. Hm, okay. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ist dir das schon mal aufgefallen, also, als du mit jemandem geredet hast und gemerkt hast, okay, die sozialen Skills sind einfach nicht mehr da, einfach, ähm, vom ganzen Handynutzen oder in dem Sinne?
Ja, 100 %. Also, das ist mir sowohl, ähm, beruflich aufgefallen als auch privat mit mit Bekannten, ähm, teilweise, dass dann, wie gesagt, dass Leute dann auf einmal ausfallend geworden sind oder total schnell irgendwie beleidigt und dann einfach i irgendwie dir 1.000 Sachen an Kopf geworfen haben. Und dann dacht ich mir: „Das würdest du mir nie ins Gesicht sagen.“ Ja? Du du versteckst dich hinter deinem Bildschirm so 'n bisschen, ne, im Endeffekt auch, was auf Social Media ja teilweise abgeht. Ähm, aber ich denke mir so
Mhm. Ja. Ja, genau, ja. Ah, das war, ähm, 'n Kontakt, sage ich mal oder das Gespräch lief wie bei Social Media ab jetzt, nicht im echten Leben?
Äh, ne, ne, ne, das war schon übers Handy das war schon übers Handy auch, aber eben also, es hat mich halt daran erinnert, wie teilweise Leute auf Social Media sind, ne? Die, sage ich mal, nehmen sich da alle möglichen Gemeinheiten raus, aber würden einem das höchstwahrscheinlich nie ins Gesicht sagen. Und das ist im Endeffekt, was weiß ich, ne, mitm Handy das Gleiche, weil die Leute sind ja nicht mal in der Lage, einen anzurufen. Das läuft ja nur über irgendwelche Nachrichten. Und ich empfinde, grade auch nur mit Nachrichten können so viel Missverständnisse entstehen. Ähm, ich glaub, das ist teilweise etwas, ähm ist den Leuten so 'n bisschen unbewusst, ähm, wie das auch in die falsche Richtung gehen kann.
Ja. Ah, ja, ja. Mhm. Mhm, definitiv nicht. Ja. Mhm, mhm, weil die einfach nicht drüber nachdenken in dem Sinn, ne?
Richtig, richtig.
Ja. Gibt's denn auch auf der anderen Seite hast du gemerkt also, du hast mit 'ner Person geredet und gemerkt, okay, die sozialen Fähigkeiten sind einfach nicht wirklich da, einfach wahrscheinlich, weil halt der Großteil der Kommunikation doch über online, also, stattfindet?